Ồ! Bạn ơi, ờ, dạo gần đây ấy thì là mình có chuyển đến và mình sinh sống ở một cái đất nước mới. Và cái đất nước đấy thì cái văn hóa rồi cái phong tục, rồi, ờ, cái cách giao tiếp, cái cách sống, cách ứng xử của người ta nó rất là khác so với cả người ở trong nước mình ấy. Nên là mình cũng đang, gọi là, bị sốc văn hóa đấy. Thành ra là mình cũng không biết là bây giờ phải làm như thế nào vì mình cũng cảm giác là lo ngại khi mà phải tương tác hay là phải giao tiếp với cả những cái con người ở xung quanh mình. Thì bạn có lời khuyên nào dành cho mình không?
Ừm. À. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ừm. Mình hiểu. Ờ, thực sự luôn á, là không chỉ có bạn đâu, mà mình nghĩ rằng là ai thì cũng khi mà đi qua một cái môi trường mới, đặc biệt là ở nước ngoài á, thì cũng sẽ trải qua một cái cảm giác gọi là sốc văn hóa và thậm chí là mình cũng không có hiểu được về văn hóa người ta thành ra là rất là khó hòa nhập trong cái môi trường đó. Và để mà trước khi mà đưa ra một cái, a, lời khuyên cho bạn á thì mình cũng đang muốn hỏi vạn về cái vấn đề rõ hơn về cái vấn đề của bạn, được hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, được, được bạn ạ.
Ừm, thì không biết rằng á là bạn đến nơi đó để bạn làm gì vậy?
Ờ, mình đến để mình làm việc bạn ạ. Mình có nhận được một cái lời mời làm việc ở nước ngoài thì mình thấy là cái lời mời đấy cũng rất là hấp dẫn, thu nhập, rồi cái cơ hội thăng tiến, rồi cơ hội công việc ấy, nó rất là hấp dẫn, nó rất là tốt với mình. Thế nên là mình đã quyết định là mình đi trước khi mà mình thật sự là mình tìm hiểu về văn hóa của cái đất nước mà mình sắp sửa chuyển đến ấy. Thì, ờ, ở cái đất nước mà mình đang đang ở này này, thì, ờ, nó cũng là 1 cái đất nước mà nó rất là đa sắc tộc và rất là đa văn hóa ấy. Thế nên là mình cũng cảm giác là hơi bị sốc khi mà phải phải gọi là, ờ, đến 1 cái môi trường mà mọi thứ nó đa dạng và nó khác biệt như thế này.
Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. À, hồi nãy bạn có nhắc tới là 1 cái môi trường đa dạng và khác biệt, đúng hông? Vậy thì cho mình hỏi á là cái môi trường này mà bạn đang sinh sống á, nó có sự khác biệt nào về văn hóa và cái sự đa dạng đó nó có ảnh hưởng gì tới bạn ở hiện tại hay không?
Ừm. Ờ, thì, ờm, hồi xưa khi mà mình ở Việt Nam ấy, thì Việt Nam mình là 90% là dân tộc Kinh, đúng không? Thì thật ra là văn hóa rồi mọi thứ ngôn ngữ các thứ là, ờ, nó rất là đồng nhất, thành ra là mình cũng không có gặp vấn đề gì với cả những cái người xung quanh. Còn, ờ, bây giờ thì là mình đang chuyển sang nước Malaysia thì nó là một cái nước cũng ở Đông Nam Á thôi. Ờ, đó, tuy nhiên thì trong cái đất nước đó thì lại có 3 sắc tộc chính là có người Trung Quốc này, người Ấn Độ này, và người gốc Malaysia. Thì mỗi 1 cái dân tộc đấy họ lại có 1 cái nền văn hóa rồi họ lại có những cái phong tục nó rất là khác nhau. Thế thế nên là mình cũng cảm thấy rất là bối rối khi mà mình phải tương tác với họ, đặc biệt là có rất là nhiều những cái luật lệ, rồi những cái rào cản mà nó liên quan đến cái tôn giáo và cái văn hóa của họ luôn á, mà mình thấy là cũng khá là khó để mình có thể thích nghi. Đấy, thế nên là bây giờ thì mình cũng đang trong 1 cái trạng thái là bị bị sốc văn hóa và bị bối rối, không biết là phải làm thế nào đó bạn.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ừm, hiểu. À, vậy hả? Ô kê. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ừm, hiểu. Ừm. Ừm, thực sự luôn đó không phải là, ừm, chuyện của riêng bạn đâu mà đặc biệt á nha, đây là một cái đất nước mà nó rất là nhiều những cái chủng tộc, giống như là, những cái nền văn hóa khác nhau ở trong một cái đất nước như là Malaysia mà bạn n nãy bạn nói á. Thì không biết rằng là có một, gọi là, có một cái phong tục nào đó hoặc là có một cái, ưm, cái cách mà người ta đối xử nào đó mà khiến cho bạn cảm thấy là bản thân bạn không thể nào chấp nhận nổi khi mà mình qua tới đất cái nước này hông bạn?
Ừm. Ừm. Ờ, để mà nói là không thể chấp nhận nổi thì chắc là cũng không có, nhưng mà cũng, gọi là, có những cái mà khiến cho mình cảm thấy khá là bối rối với cả khá là khó xử ấy. Ờ, ví dụ như là, kiểu, những người gốc Mã ở bên này ấy, thì là người ta đa phần là theo đạo Hồi, mà phụ nữ đạo Hồi ấy thì khi mà ra đường thì sẽ ăn mặc khá là kín đáo, sẽ có khăn trùm đầu này và đa phần là họ sẽ mặc quần áo dài tay. Đó, thì mình cũng mang cái phong cách ăn mặc của mình ở Việt Nam sang đây thôi, thì mình ra đường mình vẫn mặc quần đùi, mình vẫn mặc váy, mình vẫn mặc áo ba lỗ hoặc mặc áo hai dây ấy. Thì mình cũng có nhìn được những cái mình cũng có nhận được những cái ánh nhìn mà nó, kiểu, mang tính hơi đánh giá một chút từ phía họ ấy, thì mình cũng ừ, mình cũng rất là bối rối, mình không biết là phải làm thế nào. Bởi vì, ờ, trong con mắt của mình thì mình không làm gì sai, nhưng mà có thể là cái hành động của mình nó không phù hợp với cả cái văn hóa và cái tôn giáo của họ chẳng hạn. Đấy, thì cũng không biết là phải làm như thế nào để có thể làm hài lòng những cái người xung quanh mình.
Ừm. À. Không quen, đúng hông? Ừm, ừm, mình hiểu. Ừm. À. Đồng ý. Ừm, ừm. À. Ừm, ừm. Hiểu, hiểu, hiểu, hiểu. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Thực m thực ra là mình rất là đồng cảm với bạn đó, mình rất là thấu hiểu được cái cái nỗi khổ của của bạn. Tại vì bản thân bạn cũng đâu có phải làm gì sai đâu, mà chỉ là đơn giản đó là mình đem cái văn hóa của đất nước mình đi qua tới văn hóa của nước bạn, và cái nó nó không phù hợp với nước bạn thôi chứ nó cũng hông phù hợp nước mình, tuy nhiên rằng là bạn lại nhận được những cái lời đánh giá hoặc là những cái ánh mắt phán xét về bản thân bạn. Ừm, thì mình cho mình hỏi thêm một cái nữa là cái tần suất mà bạn gặp được những cái l cái lời mà, ừm, đ qua tiếng lại như vậy á, hoặc là cái tần suất mà bạn gặp được những tình huống như vậy nó có diễn ra một cách thường xuyên hông? Hay là nó chỉ là thỉnh thoảng khi mà bạn có vấn đề thì bạn mới gặp thôi?
Ừm. Ồ. Ừm. Ờ, thực ra là nó cũng không không diễn ra quá thường xuyên đâu, chỉ là thỉnh thoảng thôi. Ví dụ như là có những cái bất đồng về cái cách ăn mặc này, hay là cái cách thể hiện bản thân hay là, kiểu, ờ, về một cái đơn giản như là đồ ăn đi, ví dụ như, ờ, người ở bên này thì họ sẽ theo tôn giáo thì họ sẽ không được ăn thịt heo, không được ăn thịt bò. Đó, thì khi mà mình sang đây và mình muốn thử trải nghiệm các cái món ăn bên này thì cũng không tìm được những cái món mà nó có chứa các cái thịt đấy, đa phần là món về gà thôi đấy. Đấy thì chỉ những cái nó nó cũng nhỏ nhỏ như vậy thôi, nhưng mà với mình thì nó vẫn là những cái sự, gọi là, sốc về mặt văn hóa và cũng gây cho mình những cái bối rối và không biết là phải làm thế nào đó bạn.
Ơ, ừm, mình hiểu. Ừm, ừm. H ừm, đó. OK. Ờ, mình hiểu. Ừm. Ờ, xem ra là từ những cái nhỏ nhỏ đó nhưng mà nó cũng là một cái vấn đề lớn với bạn đó. Tại vì mọi thứ xung quanh mình, cuộc sống của mình mà, nó xoay quanh như vậy thì nó cũng là ảnh hưởng trực tiếp đến đến từ miếng ăn này, đến từ giấc ngủ, đến từ những cái gì xung quanh của mình. Và mình thực sự là đồng cảm với bạn luôn á. Thì cho mình hỏi thêm một cái nữa, đó là, ừm, bạn muốn rằng là mục tiêu sắp tới của bạn khi mà ở đây nè, nó là bạn muốn thích nghi với nó hay là bạn muốn là trốn tránh nó để mà không có phải tiếp xúc với nó nữa. Thì bạn muốn là mình sẽ như thế nào khi mà đi ra ngoài đường như vậy?
Ừm, đúng rồi. Ờ. Ồ, thật ra thì là mình cũng xác định là chắc chắn là trong cái thời gian dài sắp tới thì là mình sẽ sinh sống ở đất nước này, và mình sẽ làm việc, và mình sẽ tương tác và mình sẽ chia sẻ một cái không gian sống với cả những cái người, ờ, ở đây. Thì mình cũng rất là mong đấy là mình có thể thích nghi với cả cái văn hóa của họ một cách nhanh hơn, để tránh những cái tình huống mà, ừ, hai bên đều bị bối rối hay là hai bên đều bị hiểu lầm lẫn nhau chẳng hạn. Đấy thì mình cũng hy vọng là mình có thể giao tiếp với mọi người một cách thoải mái hơn, mình có thể, ờ, dung hòa với cả cái văn hóa của họ hơn và kết được nhiều cái mối quan hệ mới ở bên này hơn đó bạn.
Ừm. Mình hiểu. Ừm, ừm, ừm. <chuckles> Ừm, hiểu. Ừm, mình cũng thấy bạn vô cùng là dũng cảm luôn á. Khi mà đến một cái đất nước xa lạ và gặp phải những cái điều mà mình nghĩ rằng là bản thân bạn cũng gây nên bạn rất là khó chịu. Thì mình dưới góc nhìn của mình, mình có một số những cái lời, gọi là, tư vấn cho bạn như thế này. Đó là đầu tiên á là bạn sẽ phải, gọi là, học cách quan sát. Mình quan sát xem thử là cái người ở đó người ta có những cái hành vi như thế nào h hoặc là có những cái phong tục tập quán ra làm sao để từ đó chúng ta không phải là hòa tan cùng với họ, mà chúng ta sẽ, gọi là, tránh cái vấn đề mà người ta kiêng kỵ ra để chúng ta, gọi là, ừm, thay vì vào đó chúng ta sẽ, gọi là, né những cái điều kiêng kỵ của họ, để mà hòa nhập vào cái môi trường mà đa chủng tộc, đa văn hóa như vậy. Không phải là mình làm theo người ta chỉ đơn giản là mình đang muốn là mình sẽ học học cái cách mà đúng ta ừm, một phần nào đó nó giúp cho bạn cảm thấy là bạn thoải mái hơn, ha. Thì hông biết là cái cách đó đối với bạn nó có dễ dàng hông?
Ờ. Ừm. À. Ừm. Ờ. Ồ. Mình thấy là cũng, ừm, hợp lý á. Ừm, mình nghĩ là cũng cũng hợp lý đó. Đấy là có lẽ là mình sẽ, ờ, cố gắng để quan sát xem là những cái người xung quanh người ta hành xử như thế nào, rồi có những cái điều cấm kỵ hay là có những cái, ờ, ranh giới nào không để mình có thể điều chỉnh lại cái sinh hoạt của mình. Có thể ví dụ như, kiểu, cái vấn đề ăn mặc thì chắc là thay vì là mình cứ mặc như là cái phong cách bây giờ ấy, thì mình sẽ cố gắng là mình mặc quần áo cũng kín kín đáo một chút khi mà ra đường. Không cần nhất thiết là phải đội khăn trùm đầu hay là mặc quần áo dài tay giữa trời nóng, nhưng mà cũng kín đáo hơn một chút so với là cái cách ăn mặc hiện tại của mình. Ờ, thì mình thấy là đấy cũng là một cái lời khuyên hợp lý với các cái tình trạng của mình đấy.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, mình h Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, mình sẽ, gọi là, học cái cách mà người ta, ờ, có những phong tục nào mình sẽ, gọi là, điều chỉnh ha. Điều chỉnh làm sao cho bản thân mình, ờ, phù hợp hơn chứ không phải là mình bỏ hoàn toàn cái phong cách đó. Tại vì bạn có thể đi ra một cái đất nước khác, bạn có thể thực hành làm cái một cái phong cách bạn mặc đồ nó ngắn hơn là một điều rất là bình thường. Chỉ là chúng ta đang ở trong cái môi trường như vậy, chúng ta sẽ cố gắng để mà hòa nhập thôi. Rồi, thêm một cái cách thứ 2 nữa mà mình muốn giới thiệu với bạn thì, ờ, bạn có thể, gọi là, ờ, hỏi thăm họ một cách nhẹ nhàng, hoặc là nếu như mà có mà gặp một cái trường hợp nào đó trong cái vấn đề giao tiếp á, mình khó khăn hoặc là, ừm, kh mình không hiểu nhau á, thì mình công có thể, gọi là, giải thích với họ, nếu như mà mình gặp một cái bất đồng nào đó. Ừm, hoặc đơn giản hơn là mình vẫn tôn trọng họ khi mà mình có thể hỏi họ những cái điều mà làm h cho họ cảm thấy rằng là cái điều đó nó kh làm họ khó chịu á bạn. Tức là mình cũng sẽ phải đối thoại giữa 2 bên qua lại với nhau để chúng ta, gọi là, hiểu nhau hơn, để mà tránh cái việc mà mình với người khác dễ gây mất lòng với nhau á bạn.
Ừm. Ờ. Ừm, điều chỉnh lại ha. À! Ồ! Ồ! Ờ, mình thấy là cũng cũng rất là hay đấy! Ừ, mình nghĩ là thế là cũng ổn đấy. Đấy là, ờ, nếu mà muốn hiểu nhau và muốn, ờ, rung đập với nhau thì chắc chắn là sẽ phải cần có sự giao tiếp, đúng không? Ờ, thì chắc là mình sẽ cố gắng ấy là mình giao tiếp nhiều hơn với cả những cái người xung quanh mình. Nếu mà có cái gì không hiểu thì là mình sẽ hỏi hay là mình sẽ xin cái lời giải thích, hay là nếu mà có một cái gì đấy mà mình thấy là người ta đang không có hài lòng với mình, thì mình cũng sẽ chủ động mình giải thích một cách, à, tôn trọng với người ta một cách nhẹ nhàng và lịch sự thôi, để họ cũng hiểu được cái vấn đề từ góc nhìn của mình thì chắc là nó sẽ giảm được những cái mâu thuẫn ở trong cuộc sống hơn, đúng không?
Hông biết là cách đó thì bạn nghĩ ổn hông? Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, thì cái cách đó mình nghĩ nó cũng tương đối là dễ dàng với bạn, đúng hông? C và, ừm, có một cái cách thứ 3 nữa mình nghĩ nó cũng sẽ dễ khá là ổn với bạn đó là cái việc mà mình sẽ đi tìm kiếm những cái người, à, người Việt Nam ở tại Malaysia á để có một cái cộng đồng, một cái cộng đồng đó chúng ta chung ngôn ngữ, chúng ta chung một cái văn hóa thì thành ra là có một cái vấn đề nào đó xảy ra thì mình cũng sẽ có những cái người thân bên cạnh mình để hỗ trợ mình, ít nhất gì á là chúng ta cũng không có phải bị bỏ rơi ở một cái đất nước xa lạ để mà mình cảm thấy sốc văn hóa như trước đó mà bạn chia sẻ, thậm chí là những cái người đó cũng hỗ trợ về mặt tinh thần cho bạn trong cái vấn đề mà bạn đang ở đây á bạn.
Ừm. À. Ờ. Ồ, mình thấy là cũng cũng rất là hay đấy, bởi vì thật ra là ở cái khu vực mà mình sinh sống thì cũng có cộng đồng người Việt, nhưng mà mình cũng chưa có cái cơ hội để, gọi là, đến và làm quen với mọi người và tương tác với mọi người. Thì thật ra là nếu mà mình có thể tìm được cái sự giúp đỡ từ cộng đồng người Việt ở bên này, rồi học hỏi những cái kinh nghiệm của người ta trong cái việc là thay đổi phong cách sống sao cho nó phù hợp với cả cái đất nước này, thì nó cũng là một cái mà, ờ, rất là có có ích, đúng không? Nó rất là tích cực. Ờ, thì chắc chắn là mình sẽ thử theo cái cách mà bạn nói đấy.
Ừm. Ừm, thì đó. Ừm. Ờ. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, một phần nữa mà mình cũng muốn, ờ, gửi gắm đến bạn là ví dụ như là đồ ăn bên đó mình không có ăn được á thì bạn cũng có thể thử xem là mình nấu đồ ăn Việt Nam ở tại nhà chẳng hạn, sẽ một phần nào đó mình có thể thay đổi được cái cái khẩu phần ăn của mình. Không biết là nó có hợp lý với bạn hông ta?
Ờ, cũng hợp lý. Ừm, ừm. Ờ, ờ, mình thấy là rất là hợp lý đấy, đúng là những cái lời khuyên mà bạn cho mình thì mình thấy là rất phù hợp với cả tình trạng hiện tại của mình và nó cũng rất là bổ ích luôn. Thì chắc chắn đấy là sau khi mà kết thúc cái cuộc nói chuyện này là mình sẽ đi áp dụng những cái lời khuyên đấy ngay, để có thể cải thiện cái tình trạng của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhá.
Ừm. Ô kê. Ừm, chào bạn nha.